Ờ. Thực ra thì cái ấn tượng đó là do là, ờ, cô này, ví dụ như là, một cô gái bình thường á, thì, kiểu như là, khi mà độc đang độc thân á, mà gặp chàng trai ở trên, tại vì chàng trai đó rất là giàu luôn nha, ý là ở trên trên thuyền á là còn rủ cô đó đi New Zealand để ngắm cực quang nữa. Xong rồi, kiểu là, rất là hào nhoáng và rất là giàu luôn, là, ờ nói chung là hình như là 3 ngày 2 đêm ở trên cái con thuyền đó là h hai người rất là vui và nếu như bình thường một cô gái bình thường là bã đi đã bị đã bị, kiểu như là, đổ gục rồi đó, tại vì rất là hào nhoáng và rất là giàu.
Ồ! Ừm. Ừm. Nhưng mà sao lại dễ dàng để quen dễ dàng để quen một người mà, kiểu, chớp nhoáng như thế nhỉ? Tại vì thì nếu như mà bạn mô tả thì bạn cô đấy khá là, kiểu như là, một người c rất là, ờ, độc lập và có chính kiến chứ, đúng không? Ừm.
Thì kiểu như là Ừm. Thì nhưng mà tại vì, kiểu như là, bởi vì quá đúng gu của cái cô gái này, là một cô gái, gọi là, rất là mong muốn khám phá thế giới và rất là yêu thích những cái sự trải nghiệm á, mà cái chàng trai đó khi mà xuất hiện là một chàng trai, gọi là, ờ, rất là giàu có nè và biết được rất là nhiều thứ, thì cô đó cái, kiểu như, cái cô đó là khi mà, ờ, mến mộ một chàng trai nào á thì sẽ, kiểu như là, mến mộ một người mà có thể dạy cho cô đó rất là nhiều thứ. Đó, và khi mà tiếp xúc với đúng rồi đúng rồi, không phải vì tiền tài bởi vì nếu vì tiền tài như bao cô gái bình thường là cô gái là cái cô Mạng Ni đó là đã đổ ngay từ khúc trên trên thuyền rồi, tại vì á là chàng trai đó là ở trên cái khoang hạng thương gia. Đó. Và gần như là, ừm, và có thể, gọi là, ừm, chàng trai đó nói á là, à, mời cô đó đi ngắm cực quang ở New Zealand trên du thuyền riêng nữa mà.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm, chứ không phải là vì tiền tài của ông ta, đúng không? Không phải tiền tài của anh ta. Ừm. Ừm. À! Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, nói chung là á, nếu mà là phụ nữ thông thường thì đã rất là đổ gục rồi, đúng không? Thế thì bạn có thể chia sẻ một <laughs> bạn có thể chia sẻ một chút về cái nhân vật, ờ mình tò mò về cái nhân vật mà có gia đình, rồi là giỏi giang giỏi giang á, thì nó là có thậm chí có cả công ty pháo hoa như bạn kể á. Đấy. Ừm.
Đúng rồi, đó, kiểu, mà nhắm mắt yêu luôn đó. <chuckles> Ừ. À. Ừm. Đúng rồi, nhân vật đó cũng là một cái nhân vật khá là đặc sắc luôn nha. Nhân vật đó kiểu như là nhiều người phụ nữ mà khi có gia đình rồi xem á, nhìn vào nhân vật đó cũng thấy hình dáng mình trong đó đó, tại vì nhân vật đó là cùng chồng khởi nghiệp ngay từ những ngày còn trẻ luôn, nhưng mà thật ra á thì chồng của nhân vật đó theo như nhiều người bình luận ấy thì cũng khá là, kiểu, nhu nhược và không có được giỏi bằng vợ á.
Ừm. À. Đúng rồi. Ừm.

Ừm, tức là cái hình bóng người phụ nữ nó mạnh mẽ quá, nó đôi khi nó lấn át đi cái, a, cái cái cái người đàn ông đi cùng, đúng không?
Đúng. Đúng rồi, đúng rồi, xong rồi, ừm, thì nói chung là cô này sẽ ở phía sau hậu thuẫn, chồng thì chồng sẽ làm giám đốc công ty, đó, thì hai vợ chồng điều hành. Công ty cũng có khá khá là đông người ấy. Đó, thì, ờm, nhưng mà những cái việc lớn á những cái việc mà lớn thì cứ cô này thường sẽ là người giải quyết, ờ, thường sẽ là người quyết định và là người giải quyết bởi vì cô này rất là kiểu như EQ đồ á, cái, ơ, rất là tinh tế và, gọi là, rất là khéo léo đúng rồi, giỏi giang trong cái cách mà ứng xử. Đó thì thường là những cái việc mà thường là cái ông chồng thì thường không có khéo bằng vợ, không có xử lý vấn đề giỏi bằng vợ. Thì tình cờ á là
Ừm. Ừm, ừm. Là người quyết định, ừm. Ừm, nói chung là giỏi giang. Ừm, giỏi giang. Ừm. Đôi khi lại vất vả hơn, đúng không? Có thể phụ nữ mà như thế thì nhiều khi sẽ, ờ, sẽ gặp vất vả hơn là những người mà, kiểu là, mềm yếu hơn phải không nhỉ? Ừm.
Đúng rồi, đó. Ừm. Đúng rồi, thì thường người thì người xem phim á, ờ, cũng thường nghĩ á là, ờ, Cố Giai cái nhân vật Cố Giai là gần như là có tất cả mọi thứ này, có nhà, có xe, có một gia đình, có một công ty á, nhưng mà thật ra nha, cuối cùng á, cổ lại là người mất hết đấy.
Ừm. Ừm. À, thế á?
Bán công ty xong rồi chia tay chồng luôn.
Ừm. Tại sao lại có thế tức là cô ấy đã gặp những cái biến cố như thế nào mà từ một người gần như có tất cả nhưng cuối cùng lại là trắng tay?
Là tại vì là chồng của cô đó, ừm, có trà xanh.
Ồ, vẫn là câu chuyện vẫn là câu chuyện người thứ ba, đúng không? Ừm. Đấy. Thế còn cái nhân vật kia thì sao? Cái nhân vật, ừm, còn lại ấy. Đấy, cái bạn mà
À, muôn thuở. Biết sao có Cái nhân vật còn lại á thì, kiểu như là, cũng khá là ngây thơ và không có được, gọi là, có chiều sâu á, xong rồi lấy chồng thì, ờm, người chồng với cả người vợ thì, ờ, không có quan tâm và không có tìm được tiếng nói chung á. Đó, kiểu, như những người trẻ lấy nhau á, khi mà mới mới, ờm, gọi là, mới mới ở với nhau á, 3 năm đầu thường người ta hay nói là 3 năm đầu thì thường sẽ xảy ra những cái mâu thuẫn ấy. Đó, kiểu như là, à, anh anh thì ừm, những cái mâu mâu thuẫn khúc mắc đến nỗi mà hai người không có tìm được tiếng nói chung. Xong rồi cái hai người mới, ơ, ờ, khúc cuối phim á thì hai người cũng chia tay luôn.
Ừm, ừm. Rồi. Ừm, những cái khúc mắc, rồi. Ừm.